Mmm, <clicks tongue> kalau aku sih, belajar bareng teman ya. Iya, kadang suka belajar sendiri sih, tapi tuh, kalau aku tuh, tipe orang yang harus ada tekanan gitu loh. Kayak harus ditemen loh, iya, soalnya kalau enggak kayak gitu tuh malah jadi lemes gitu. Kadang malah gampang ke distraksi sih, soalnya kayak, lelah HP
Mhm. Oh, gitu? Mhm. Oke, hubungan ada teman sama ada tekanan apa tuh Kak?
Kalau ada teman tuh, aku ngerasanya kayak dilihatin gitu kan. Terus kayak iya, terus kayak yang "Ayo belajar! Ayo belajar!" kayak padahal mereka enggak ngapa ngapain tapi tuh, aku berasanya kayak diteke heeh, heeh, jadi bukan lebih semangat sih, lebih ke kayak tertekan sih sebenarnya. <laughs> Iya, mhm, soalnya kalau enggak ditekan entar enggak ini aku, kayak enggak gerak gitu loh, mhm.
Oh, gitu. Mhm mhm. Mhm mhm mhm jadi makin semangat ya, Kak ya? Mhm, gitu. Oh, oke, tertekan ya? Terus Kakak lebih suka itu ya? Hmm, begitu. <inhales> Oh, gitu. Kakak punya, ez temen kelompok yang positif tuh, untuk belajar?
Mmm, punya, punya punya punya, tapi kadang memang ada yang negatif ya. Maksudnya negatif tuh, lebih ke kayak apa ya, aku tuh, tipe orang yang belajarnya tuh lama Kak. Kayak bisa berjam-jam gitu loh. Heeh, nah, Kak iya, betah betah banget. E mungkin ini aku cerita pengalaman negatif dulu kali yang kelompok itu, pas skripsian itu, pas kuliah itu, <clicks tongue> e jadi aku ada temAn kayak sahabat gitu cewek kan. Nah, awalnya tuh, aku suka ngerjain skripsi su sama temenku lain di luar kampus gitu. Teman yang enggak sekampus kan. Nah, itu tuh Kak, aku bisa ngerjain skripsi lama berjam-jam di kafe gitu. Tapi kadang kala tuh aku kasihan sama temen cewekku ini. Karena heeh.
Mhm mhm. Oh, ya? Mhm. Oh gitu, betah ya? Mhm. Oke, oke silahkan Kak. Mhm. Iya. Mhm. Iya, oke. Mhm, terus. Mhm. Mhm, oh, gitu itu teman sepe kampus ya, Kak ya?

Mhm. <laughs>
Nah, terus, eee, dulu itu aku ada temen sebangku juga itu kayak sahabat banget gitu kan. Nah, itu aku enak banget tuh kalau sama dia yang bener-bener, kita tuh les sampai jam 9.00 malam gitu loh. Betah.
Iya. Wah, betah banget ya? Oke, dapet temen frekuensi ya. Kak, 1 bangku ya? Mmm, oke.
Mhm. Iya. Iya, bener. Nah, itu kayak padahal tuh di sekolah udah eh, belum deh kelas 11 belum ada les belum ada les dari, apa dari sekolah belum. Nah, itu tuh waktu itu, misalnya udah capek gitu ya sampai, jam berapa ya, kira-kira jam 2.00 lah pulang gitu kan. Nah, itu, aku iya lanjut tapi kita les sendiri bukan bukan les dari sekolah, lebih ke les SBM.
Iya. Sekolah ya? Mhm mhm. Iya. Iya. Berlanjut. Oke, menarik nih. Oh gitu, les di luar lagi ya, Kak?
Iya, les bahasa Inggris, sampai sore mis mungkin sekitar jam berapa ya, mungkin sekitar dari jam, 3:30 sampai jam 5.00-an gitu. Terus entar malem ada les lagi.
Mmm, gitu. Wah. Oh. Wah, ngebut ya, Kak, belajarnya, banyak banget, mhm mhm.
Iya. Heeh. Nah, les pelajaran terus entar ketemu temen-temen yang lain tuh, yang nggak cuma temen sebangkuku doang. Ada temen lain, di bimbel gitu apa?
Iya. Oke, mhm, Kak Mmm, mhm mhm, Kakak, masih inget nggak, kapan terakhir kali, Kakak, ikut kelompok belajar?
Kelompok belajar ya? Kayak bimbel gitu ya maksudnya?
Mhm, eee, kayak, sekelompok aja gitu mungkin ada temen-temen 1 geng gitu mungkin.
Oh, 1 geng ya? Kalau 1 geng tuh, aku karena nyampur sih, kalau 1 geng ya. Ada, cuma kayak belajarnya tuh kayak di kelas doang.
Mhm. Iya, atau kayak buatan dari dosen gitu, Kak, biasanya kan ada tuh dosen, eh, kamu 1 kelompok dengan ini gitu-gitu kan, buat belajar bareng gitu, mhm.
Hmm. Oh. Mungkin lebih ke ini ya, kalau dulu kuliah tuh kelompoknya itu tuh terbentuk secara natural aja gitu. Iya, spontan.
Mhm mhm. Spontan? Oh oke, mhm mhm, spontan ya.
Karena, apa ya, dulu di kul di ini menurutku ya, eee, nyari orang buat yang level frekuensi ambisiusnya sama tuh susah.
Iya. Ah, betul, setuju, Kak, mhm.
Mhm. Nah, makanya waktu itu aku tuh gonta-ganti geng gitu waktu di perkuliahan. Geng sini ini kayak ambis tapi tuh ngawur gitu ngerjainnya, yang kayak asal selesai aja gitu loh. Nah, aku nggak bisa kalau kayak gitu, terus yang geng sini malah tambah males malah main mulu ke kafe gitu kan.
Mhm mhm. Oh, oke. Mhm mhm. Oh. Mhm. Mmm gitu, Kakak, tipikal yang apa nih? Ambisius, perfeksionis juga?

Iya. Oke. Kak, Kakak tuh paling seneng sama temen belajar yang gimana tuh, Kak? Yang seru, atau ey kata Kakak yang gimana? Kakak kan katanya, perfeksionis ya, Kakak suka temen yang ambisius, perfeksionis juga kah, atau yang seru aja gitu, yang bikin Kakak lebih santai mungkin?
Mmm. Mhm. Mhm. Iya. Hmm. Yang seru tuh, itu relatif sih, serunya kayak gimana nih?
Mhm, ah, kayak gimana tuh, definisi seru menurut Kakak?
Kalau seru menurut aku tuh ya, yang emang dia ambis ambis dan juga betah ya, betah belajar lama. Tapi tapi nggak yang kayak kaku gitu loh, kadang ada orang kan yang bener-bener nggak mau, belajarnya tuh yang serius itu di perpustakaan, kayak yang bener-bener terus, nggak ada bercandaan, kayak gitu.
Ya, mhm. Mhm. Oke. Oke. Iya iya iya. Heeh heeh. Mhm. Mmm, iya iya. Jadi Kakak sukanya yang produktif, tapi tetep santai gitu lah ya, Kak, tapi nyata hasilnya gitu ya, Kak? Oke.
Iya, cocoknya, nyantai, aku pernah tuh, Kak, kayak di kafe ya eee, mungkin lanjut lagi ya, ke cerita yang tadi belum mhm.
Mhm. Iya, oke setelah dia boleh boleh, Kak.
Nah, itu kan tadi, eee, yang ada tuh temenku yang, apa, agak negatif lah ya, kalau dibilang sep diajak belajar, karena, aku ada temen yang positif, yang luar kampus itu, jadi dia cowok, nah kan. Nah, itu tuh kita belajar ya, dari jadi kita kut jadi kita tuh pergi mulai dari jam 8.00 pagi, terus makan bentar gitu kan, nah nyampe di kafe jam 9.00.
Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Iya. Oke. Mhm.
Jam 9.00 pulangnya jam berapa coba? Jam 9.00 malem jam 9.00 malem.
Jam berapa tuh, Kak? Wow, itu belajar aja, di kampus? Wah.
Iya, nggak nggak nggak di kampus, di kafe. Kita bener-bener ngerjain skripsi seharian itu.
Mmm, gitu. Seharian full ya, Kak, ya, produktif banget ya, beneran, fokus di situ ya?
Heeh, full. Itu bener-bener, itu isinya daging semua tuh, udah apa, ting dapet banyak, banyak banget, bener-bener dan nggak yang kayak kaleng-kaleng emang isinya, udah apa, ngerjain bagian skripsi tuh penuh gitu. Mhm.
Oke, dapet banyak ya, Kak? Mhm mhm. Oke, jadi Oke. Jadi teman yang paling Kakak ingat waktu belajar kelompok tuh dia ya, Kak, ya?

Eee, apa, ada standarnya gitu loh dan kalau ngerjain tuh bener-bener yang harus, e bagus banget kan, dan lama, orang yang mikirnya. Nah
Iya iya iya, setuju. Bener, setuju, bener. Bener bener bener.
kalau aku yang lebih ke perfeksionis soalnya kalau ambisius, eee, apa ya, ini nih, mis
Gak dibarengi perfeksionis juga ya betul sih kata Kakak, ngawur tadi ya. Mhm mhm mhm, oke.
Iya, kayak kurang puas gitu, heeh. aku soalnya nggak cuma nggak cuma ngejar nilai, tapi kualitas juga sih.
Paham, bagus tuh, Kak, menarik banget. Kak, biasanya kalau Kakak lagi belajar bareng tuh, Kakak tuh jadi, eee, pihak yang sering ngajarin atau yang nyimak atau yang makan aja nggak kali ya, Kak, ya? Yang kayak gimana tuh, Kak? Yang jadi leader-nya gitu? Gimana?
Heeh. Kenapa? Mhm. <chuckles> Iyes, lebih ke itu kayaknya terjadi secara nggak sengaja, Kak, kayak teman-temanku tuh bikin aku jadi kayak pemimpinnya gitu loh. Bener.
Iya. Oh, gitu, Kakak yang suka ngejelasin gitukah, ngajarin temen-temennya?
Mmm, kalau ngejelasin tuh bisa, tapi kadang mereka nggak ngerti aku ngomong apa. Soalnya aku kalau ngomong kadang tuh kayak belibet dan susah dipahami gitu, tapi ada 1 temenku yang bisa menerjemahkan apa yang aku omongin ke teman-teman lain, yang ngerti bahasa aku gitu loh, nah apa?
Oh, iya. Mhm. Oh, gitu. Mhm. Oh, gitu. Iya iya. Jadi sebagai pemimpin di situ maksud Kakak tuh sebagai yang gimana nih, Kak, peran Kakak tuh waktu itu?
Mmm, jadi kayak gini, misal ada kayak, eee, apa ya, pelajaran yang sulit gitu ya, mata kuliah yang sulit, materi yang sulit, gitu kan. Nah, itu tuh mereka tuh nggak paham tapi aku paham, nah itu aku tuh menyerdaha menyederhanakan hal yang sulit gitu, nah tapi kadang ada juga nih hal yang gampang, tapi di aku nggak ngerti, aku mah nggak ngerti kalau yang gampang gitu kadang.
Mhm. Iya. Mhm. Oh, oke. Mhm. Mhm? Oh.